Eee, aslında haklısın. Bu arada çok da güzel açıkladın, festival ruhunu. Hani, aslında belki 10 kişi çıkıyor ama senin için dikkate değer ve gerçekten orada bulunmanı sağlayan kişi, bir tanesi ya da bir grup olmuş oluyor. Çok güzel ifade ettin. Peki, şeyi sorsam, böyle, metal dinlediğinden de bahsettiğin için soruyorum. Metal biraz aykırı, uç noktada olan bir müzik, eee, olarak benim tarafımdan görünüyor ama şunu da sana sorsam, metali hangi dilde dinlersin? Yani, Türkçe mi dinlersin? İngilizce mi ya da, böyle, İskandinavya'nın vermiş olduğu ağır hava, yani, nasıl desem, o ruhla mı dinlersin? Nedir, senin metal dinlemen? Hele ki, bir de festivaldeyse, bıcır bıcır bir ortam.
Hı hı. Hı hı. Hıı. <chuckles> Ya, aslında tam zamanında sordun, bu soruyu. Çünkü ben metal dinlemiyorum. Eee, elektronik dinliyorum. Eee, elektronik ile metali karıştırdın, sanırım. Ama tam da şöyle zamanında sordun. Eee, dün bir konsere gittim. Arkadaşım, eee, metal müzik yapıyor. Bunlar, Metallica'nın şarkılarını yapıyorlar. Bir de o festival var işte. Adına festival deniyor ama bütün akşam devam eden bir şey yani. 4-5 grubun sahne aldığı bir etkinlik. Ben sevmiyorum hiç metali. Sevmememe rağmen, ona destek olmak için, eee, gittim. İlk önceki çıkan grup, işte Guns'n'Roses'ın şarkılarını -işte Tribute Band deniyor bunlara onların şarkılarını çalan gruplar çalıyordu. Gayet güzeldi. Sonra bunlar bir başladı. Ben kafama Arada çıkıyorum, hava alıyorum. Sonra geliyorum, destek olmaya falan. En son vokal şey dedi: Daha ağır şeyler, eee, çalmaya geçiyoruz, dedi. "Bu ağır değil miydi ya, bundan daha ağırı da mı var?" dedim. Ben dedim gider, saat bir buçuk falandı. Sabaha kadar da devam eden bir etkinlik. Başka bir bara, bir arkadaşımın yanına gittim. Mesela, o metal bende de yani İii, gerçekten çok fazla anlamıyorum. O bana bir gürültü gibi geliyor. Eee, ama onu anlayanı da; aralarındaki farkları mesela yanımdaki arkadaşım da çok iddia ediyor. Hayır, Metallica gürültülü müzik yapmaz. Yani, bundan daha gürültülü kim yapıyor? falan diyorum. O herhâlde böğürenler falan oluyor.
<chuckles> Ha. Evet, evet, evet. Hı hı. Hı hı. Süper. Hı hı. Hı hı. <chuckles> <chuckles> <laughs> Ha ha. <chuckles> <laughs> Anladım. Gerçekten bu arada, elektronik de metal bilmeyenler için karıştırılmaya müsait gibi geldi, sanki; sahne tasarımları falan olsun. Tabii, eee, çok bil bilmediğim, bilinmeyen bir noktadan bunu söylemiş oluyorum. Eee, bir yandan da şey söyledin: Eee, kendi, eee, sanatının, kendi ana dilinde yapılan sanatların, müziklerin senin çok dikkatini çektiğini, hele ki, yurt dışındayken sanırım bütün gurbetçilerin de dikkatini çeken bir şeydir bu; kendi müziğini duymak, böyle, kulak kabartılan, o anda yürüyorsan bir; "I, ne oluyor ya? Sağ kulağımdan bir müzik sesi mi geliyor? Aaa, ben bu kelimeleri biliyorum." dedirten bir deneyim. Eee, sen böyle bir deneyim yaşadığından bahsettin. O nasıldı? Biraz bahseder misin?
Hıı. Hıı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Hı hı.